हाँ पता है, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हैं जो मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ मैं आपको दृश्यात्मक रूप से अ, विवरण करके बता सकती हूँ। क्योंकि उसमें कुछ बहुत खास गाने नहीं है लेकिन हाँ कोका-कोला का एक जो ब्रांड है ना <clears throat> बहुत अ, प्रसिद्ध है। वो तो खैर आज भी है। कोका-कोला का एक विज्ञापन था जो ऐश्वर्या राय ने किया था। और अम, म्म उसमें उसका जो दृश्य था ना वो बड़ा ही कह लीजिए कि प्रेरक जैसा है और काफ़ी ह्यूमर है उसमें, मज़ाक है थोड़ा-सा। हाँ, उसमें इस तरह से दिखाया गया है कि जो ऐश्वर्या हैं वो अपनी 2 सहेलियों के साथ और कॉलेज में आ रही हैं और 3 लड़के ऐसे कैंटीन के आस-पास कहीं बैठे हैं, वो भी शायद कैंटीन में ही आ रही हैं अपनी सहेलियों के साथ। उनका जो पहनावा है सोचिए इतना प्यारा मतलब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लाल कलर का सूट पहना है और उन्होंने दुपट्टा जो है बढ़िया घेर के डाला हुआ है। और छोटी-सी एक पोनीटेल बनाई हुई है बिंदी लगाई है उन्होंने। और वो जैसे सीधी-सीधी लड़कियाँ होती है ना वैसे वो किताब को ऐसे हाथों में समेटे हुए हैं और आ रही है, ठीक है।
हुँ, हुँ। जी, जी ज़रूर, ज़रूर। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। ठीक है।
अब चूँकि ये दृश्य जो है ना इसका भी एक वो है उम, इस तरह से दिखाने का एक दर्शकों के ऊपर प्रभाव है, कि देखिए अम, सीधी लड़कियाँ मतलब भोली-भाली सी जिनको आप कुछ भी कह दीजिए वो सुन लेंगी इस तरीके से, है ना।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी, जी भोली-भाली लड़कियाँ हैं। हुँ, हुँ। हुँ।
आगे क्या होता है कि वो बस आके अम, निकल रही होती हैं तो 3 लड़के ना उनके ऊपर फब्तियाँ कस देते हैं, कुछ तरीके की। हाँ। तो सीटी भी बजा देते हैं साथ ही साथ, है ना। तो वो अ, कोका-कोला का ऑर्डर देती हैं, बैठ जाती हैं बिल्कुल बाजू में ही बेंच पे। अपनी सहेलियों के साथ कोका-कोला का ऑर्डर देती हैं और बोलती है कि अम, म मतलब बहुत सारी उसमें ऐसी लाइनें हैं मुझे अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ, इस तरह से नॉस्ट मतलब कह लीजिए कि ह्यूमर के साथ सरकैज़म के साथ वो अपनी बातों को राइम में कहती है और आखिरी जो राइम थी उनकी वो ये कहती हैं ऐसे बजाते हैं सिटी। तो फिर वो सीटी बजा के बताती है। <laughs> मतलब उसमें वो जूते का भी, चप्पल का भी, विवरण करती है कि जब कोई ऐसा करे तो फिर उसको दिखाते हैं जूती और जब ऐसा करे तो ऐसे बजाते हैं सीटी। फिर वो जो बहुत बहुत बढ़िया है वो।
जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ।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 हुँ, हुँ। ओह! <laughs> जी, जी, जी, जी। समझ गया, समझ गया। हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो अ, कितना अच्छा आपने देखिए विवरण करके बताया और ब बड़ा ही अच्छा लगा मुझे आप ये पूरा जो आपने अ, विज्ञापन बताया इसके बारे में जान कर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अ, आपने जैसे इस विज्ञापन के बारे में बताया तो कोई खास कारण है कि आपने इस ये जो विज्ञापन है आपका इससे भावनात्मक जुड़ाव है? आपको अ, क कोई खास कारण है कि आपने यही इसी वाले विज्ञापन के बारे में हमसे बात की?

अभी तो इतने ख़ास जिंगल आते भी नहीं हैं क्योंकि क्या है जिंगल सिर्फ़ आप धुन रखोगे इज़ अम, कोई ज़रूरी नहीं किसी को जोड़ लें, वो शब्द भी बड़े अच्छे होते थे। जैसे आप देखो बहुत सारे अम, विज्ञापन है जैसे कि वाशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए हैं, ये कोई होते हैं मतलब ये होता है कि भैया देखो हम आपको ये ये ये चीज़ दे देंगे, है ना? आप ये करोगे ये करोगे आप मतलब प्रोडक्ट नहीं भी देख रहे हो ना, तो वो गा के बता रहा है कि देखो हम ये चीज़ बेच रहे हैं। <laughs> एक आता <clears throat> एक आता था वो वाला अम, क्या विको टरमरिक नहीं कॉस्मेटिक ये है अम, टरमरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील-मुहासों को जड़ से मिटाए, है ना? अब देखिए वो कितने अच्छे से बता रहे हैं कि देखो ये कॉस्मेटिक नहीं है आप इसको क्रीम है, ये मत समझो कि मेकअप का सामान है, नहीं ये आयुर्वेदिक है, इसे ये होगा वो होगा। सब कुछ वो आपको गाने में बता रहे हैं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। <clears throat>
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> जी, जी, जी। जी, जी, जी। लयबद्ध है एकदम। जी, जी, बिल्कुल बिल हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। गा के बता रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल जी, जी, जी। जी, जी, जी। सही बात है। क्या-क्या फ़ायदे है? जी, जी, जी। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। तो किस तरीके का बदलाव आपको आज के जिंगलों में महसूस होता है? कोई आज के जिंगल ऐसे हो जो आपके आपको याद आता हो या आपको लगता है कि या फिर आप ये बताना चाहेंगी कि किस तरीके का बदलाव आपको महसूस होता है अगर, आज के और पुराने जिंगलों की बात की जाए तो?
जिंगल तो देखो नहीं बना रहे हैं आजकल इतने ज़्यादा लोग-बाग बस डायलॉग बना देते हैं जिनको सिग्नेचर डायलॉग बोला जा सकता है अ, जिनके मीम भी वायरल हो जाते हैं। जैसे वो नहीं होता है कि "क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?" अब ये तो सिर्फ़ एक डायलॉग है।
हुँ, हुँ। हाँ। डर के आगे जीत है। <chuckles>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
लेकिन फ़ेमस है, ठीक है? आपके टूथपेस्ट में नमक है। <laughs> जिंगल तो इतना नहीं बना रहे हैं, हाँ, कुछ ही हैं जैसे कि हमारे टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो आज भी म्यूजिक का, संगीत का इस्तेमाल कर रही हैं वो भी सिर्फ़ टोन का इस्तेमाल करती हैं, उसमें कहीं शब्द नहीं होते मतलब सिर्फ़ धुन होती हैं। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ, पहले की हम अगर बात करें ना, तो पहले बड़े गहरे शब्द होते थे बड़ी अ, जुड़ने वाली धुनें होती थीं बड़ी मधुर सी होती थी। एक अमूल दूध का जब आप अगर सुनोगे म्हार उसमें पूरा राजस्थानी म्यूजिक बजता है जब आप सुनोगे तो, है ना? और उसमें म्हारा म्हारा करके कुछ ऐसे गाने के बोल भी हैं उसके, वो कितना बड़ा आपको पता है वो कितने मिनट का गाना है साढ़े 3 मिनट का जिंगल है वो, बताइए विज्ञापन में साढ़े 3 मिनट का।
हाँ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हम्म। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, अच्छा। अरे! मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा लंबा कोई जिंगल भी हो स ये तो एक तरीके से गाने जैसा हो गया वो तो जिंगल नहीं गाना बन गया है पूरा का पूरा, अ, काफ़ी दिलचस्प बात आपने बता दी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब अगर कोई जिंगल जो है वो अ, बार-बार ऐसा कोई जिंगल है जो हमेशा आप दिमाग में देखिए बार-बार घूमता रहता है, आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, तो अ, कोई ऐसा आपने अ, कोशिश की है आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि उससे जो है निजात पाई जा सके? देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई गाना ले लीजिए, जिंगल ले लीजिए वो दिमाग में ही घूमता रहता है, आप हर छोटी-मोटी चीज़ में हर वक़्त उसी को गुनगुनाते रहते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? और किस तरीके से आपने उसे निजात पाया है कि अ, वो ऐसा आप उससे छुटकारा पा सकें?
<chuckles> बल्कि शायद इससे बड़ा ही है। हुँ, बहुत खूबसूरत है और वो।